Karena, eee, lari itu, eee, dia kan paling besarnya adalah ngebakar, eee, kardio dan juga lemak di tubuh ya, itu paling cepat dan efektif kalau lari iya. Kalau nge-gym kan kita angkat beban, segala macam, kan itu malah ngebentuk otot kita kan dari lemak-lemak ya gitu. Kalau orang gemuk sih, cocoknya lari buat ngebakar lemak dia gitu. Karena kan dari kalau numpuk-numpuk lemak ya di tubuh kita kan jadi lama-lama jadi penyakit kan, Kak. Jadi kan aku enggak mau kan tuanya sakit-sakitan, terus lari juga kita bisa ini loh ngebantu, eee, otot, eee, di kaki terutama di lutut tuh, jadi lebih kuat gitu loh, buat nanti masa tua soalnya kan aku denger tuh di di mana ya di podcast orang gitu. Katanya, kalau udah tua tuh rentan kepleset. Kenapa banyak orang tua kepleset di kamar mandi ya karena itu lutut, pergeseran otot di lututnya tuh bergeser gitulah tiba-tiba, gitu. Jadi cara menghindarinya, ya dengan dilatih dengan lari atau jalan kaki 10.000 langkah gitu.
Mhm. Oke. Heeh heeh. Oke oke. Iya, benar. Heeh heeh. Oh. Mhm. Mhm. Oh, oke oke oke. Karena enggak sering latihan gitu ya? Oh, oke oke. Mungkin ada hubungannya sama kayak ketahanan tulang gitu ya, kekuatan tulang ya kan? Osteoporosis gitu ya? Oke, oke. Berarti lari tuh bisa, eee, mengurangi hal itu gitu ya? Mengurangi resiko osteoporosis? Oke oke. Nah terus nih, balik lagi tadi ngomongin race. Eee, kamu lagi persiapan katanya lagi persiapan buat race 10 kilo benar enggak? Nah, itu, eee, ada enggak sih, kayak kendala-kendala yang kamu lalui sembari mempersiapkan hal itu?
Iya betul, mhm. Iya mengurangi itu, hmm. Iya, betul. Mhm. Iya betul banget. Mmm, kendalanya enggak ada sih, Kak, karena emang keseharian aku lari itu 10 kilo ya, setiap hari. Jadi mungkin, eee, pace-nya aja yang aku benerin. Jadi kayak misalkan pace-nya 7, jadi buat nanti di Indomaret Run aku mau, eee, pace-nya aku lebih kecil lagi jadi kayak 6,5 lah biar lebih cepet kayak misalkan under vo di bawah 40 menit kayak gitu. Hmm.
Mhm mhm. Mhm. Oh gitu. Heeh heeh heeh. Oh, oke oke. Jadi itu tuh ini ya, berpengaruh ya?
Betul berpengaruh banget, kecepatan lari kita iya.
Oke oke oke oke.

Aku lagi coba padel ya. Cuman belum serutin it belum serutin kayak lari itu gitu. Kalau padel aku masih kayak, selang-seling. Kayak misalnya minggu ini iya, minggu depan enggak. Bisa kayak gitu Kak.
Mmm. Oh, oke oke oke. Heeh heeh heeh. Oke. Tapi pokoknya, eee, setiap minggu tuh harus ada olahraga gitulah ya, intinya tuh.
Iya karena padel tuh mahal loh Kak, menurut aku ya. <chuckles> Iya daripada lari. Kalau lari kan aku bisa lari di mana aja ya, kalau padel kan kita harus lapangannya berapa, terus, belum lagi aku pengen beli rak raketnya kan lumayan ya ya udahlah, jadi kayak jarang-jarang ajalah.
Iya sih. Benar benar. Mahal. Iya, benar. Iya. Dan dan Iya sih. Dan harus ada temannya, benar nggak? <laughs> Kan kalau lari nggak perlu mhm.
Iya, benar banget. Oh sama, mhm, oh sama aku tuh main badminton juga. Nah, jadi aku pertama badminton dulu, habis itu baru lari itu yang ngerubah, eee, badan aku lebih, bagus gitu loh.
Oh, oke oke. Oh, oke oke oke. Nah kamu suka nggak sih nonton pertandingan juga kayak bad pertandingan badminton atau pertandingan lari itu sering nonton nggak?
Mhm. Mmm, enggak. Aku malah nontonnya pertandingan bola. <laughs> Aduh.
Oh. <laughs> Oh iya sih, tapi bola emang rame banget sih. Jadi wajarlah ya. <laughs> ikutan hype gitu. Iya iya iya. paling kalo badminton tuh paling ini ini aja sih ya, kalo ada Olimpiade aja kali ya?
Iya. Mhm, benar. <laughs> Oh nggak juga. <laughs> Kalau Kakak tanya atletnya siapa yang penting aku suka, aku nggak tahu Kak. <chuckles> Iya.
Ya juga. <laughs> Banyak yang penting olahraganya aja kan. Nggak tau. Pokoknya, o olahraganya aja pokoknya, <laughs>
Iya, yang penting olahraganya aja.
Oke oke. Nah terus nih, kalau misalnya nih ada pendengar yang pengen mulai menata waktu buat hobi, buat olahraga, tapi sibuk. Ada nggak sih, kamu punya nggak sih tipsnya, tips and tricks-nya yang kira-kira bisa langsung kita coba?

Mungkin kalau orang sibuk, aku saranin dia lari sih olahraganya ya, Kak, untuk hobinya ya. Eee iya karena, ya itu, itu tadi aku bilang jamnya bisa kapan saja dan, dan juga paling, eee, persiapannya ya paling sepatu kalau mau yang ya ya mau nyaman lari sepatu aja dulu deh, baru nanti ke yang lain kalau misalkan emang udah nyaman di lari, gitu.
Mhm, mhm. Heeh. Benar. Mhm. Mhm mhm mhm mhm. Terus terus, eee, kalau ngomongin masalah, eee, nutrisi nih. Kan kalau orang baru mulai lari tuh biasanya kan, tiba-tiba kayak kaget gitu ya, aduh kayak ngos-ngosan atau aduh, kayak apa sih, kayak kura kayak tiba-tiba pusing gitu. Ada enggak, kamu punya tips enggak sih untuk menghindari hal itu? Mhm mhm, gimana gimana?
Gitu Kak menurutku. Mhm. Oh aku pernah aku pernah lagi, Kak. Ini apa? Jadi asam lambung aku naik, jadi waktu itu aku lagi lari pagi. Aku lupa banget sarapan kan. Itu bener-bener kayak mau black out, mau pingsan gitu loh Kak. Iya, sumpah sampai keringat dingin. Sampai diam di pinggir jalan terus aku bilang, "Tolong gua enggak kuat," gitu kan. Sampai kayak, "Sudah bawa motor saja ke sini tolong jemput gua," gitu. Terus habis itu sudah. Habis itu iya sudah jadinya, eee, mungkin, eee, sebelumnya kalau mau lari ya harusnya sarapan. Entah itu pisang atau kayak ada apa tuh yang bubuk-bubuk kayak, iya enggak tahu lagi iya protein, iya benar protein. Terus, eee, paling, eee, kalau pelari tuh biasanya karbo loading ya, kayak ayam iya pokoknya kalau yang mau lari, la eee, lari panjang, itu dia harus ada karbo loading supaya eee, yang kebakar tuh enggak cuman airnya doang. Jadi ada lemaknya juga di dalam tubuh. Karena yang ngebuat, mmm, kita jadi pusing dan black out itu ya karena kita kehabisan air begitu. Mhm, di dalam tubuh.
Aduh! Aduh parah banget! Oh my god! <laughs> Heeh heeh. Protein, protein, mhm. Heeh. Heeh. Oke. Oke oke, berarti intinya tuh berarti pokoknya harus makan dulu, sebelum memulai kegiatan itu gitu kan ya? Mhm mhm mhm.
Mhm. Betul! Harus sarapan dulu. Aduh, aku sudah berapa kali ya, 3 kali tuh kayaknya. <chuckles> Iya, tapi
Aduh! Pokoknya jangan sampai kayak kamu black out. <laughs> Heeh.
Iya dan aku sekarang-sekarang ini, eee iya aku karbo loading sama ditambah karena, eee, Pocari Sweat itu ada kandungan apa gitu, yang bisa buat kita tuh jadi, mmm, bertenaga gitu lah pokoknya. Atau enggak diganti sama air larutan garam sebelum lari tuh, itu bisa nambah oh sama air Americano. Aku tadi baru denger podcast nya dokter Tirta kayak gitu. Iya jad mhm.
Heeh. Oh, oke oke oke. Oh, oke oke oke. Oh gitu. Kopi, ya? Oh I see, menarik sih, menarik menarik. Pokoknya intinya sarapan, karbo, ada sedikit gula, ada sedikit ga garam, gitu ya? <tsk> Oke. sip sip. Boleh itu, nanti bisa aku praktekkan kalau kapan-kapan aku mau lari. <laughs> Btw ini makasih banget ya, seru banget bisa ngobrol sama kamu soal lari. Semoga marathonnya lancar dan sukses.
Mhm. Benar benar benar, gula, iya penting sih. Mhm. <laughs> Boleh banget, Kak.

Untuk hobi aku sih sekarang lagi senang olahraga ya, terutama aku tuh lagi suka banget olahraga lari. Terus juga aku ikutin, eee, yang lagi, mmm, trending nih yang sekarang, kayak padel, tenis gitu. Iya, tapi lebih seringnya aku ke lari karena dia kayak enggak butuh waktu untuk, mmm, jadi dila aku lari itu bisa kapan aja gitu, enggak perlu kayak, kalau padel atau tenis kan harus ada waktunya ya, kita karena udah booking ja a booking, apa tuh, lapangannya, mhm.
Oh. Aduh apa nih? Padel. <laughs> Mmm. Bener. Lapangan, iya bener bener. Nah, ngomong-ngomong nih soal lari. Ceritain dong, gimana sih sehari-hari kamu nih berubah karena hobi lari kamu? Bisa kamu mulai nih dari pagi sampai malam deh.
Oke, kalau, eee, lari itu ngubah aku dari bentuk, eee, tubuh ya. Jadi kayak dulu tuh tubuh aku lumayan berisi terus jadi karena aku kena lari terus jadi ak e badan aku tuh lebih kayak, iya udahlah, sudah kayak, mmm, kayak iya sudah jadi kayak body goals gitu sekarang, <chuckles> kalau menurut aku, iya, kayak udah fit lah, kayak sudah, mmm, apa tuh namanya?
Mhm. Oke. Oke, lebih fit gitu ya? Mhm mhm mhm.
Perfect dalam, eee, berat badan lah gitu, sudah proporsional kayak gitu. Jadi ko iya udah pas, nah kalau lari itu aku biasanya malam sepulang kerja, terus kalau weekend itu aku paling pagi sih.
Mmm, sudah pas gitu ya? Mhm. Mmm, oke oke. Berarti yang berubah yang paling drastis adalah secara fisik ya, berarti ya? Badan gitu ya? <tsk> Berarti hasil dari lari itu sendiri, bener enggak? <laughs> Nah, terus nih eee, dari kebiasaan kamu, eee, lari ini, hobi lari kamu ini tuh. Eee, ada enggak sih kebiasaan kecil yang akhirnya kamu lakukan gara-gara hobi lari ini gitu? Misalnya kayak mempersiapkan gear, terus kayak latihan singkat, gitu.
Iya, betul, mhm. Iya, bener banget. Oh iya, tentunya kalau lari itu aku pasti, eee, kalau setiap hari kan namanya latihan ya. Terus kalau persiapan lari itu aku paling kayak, eee, jam tangannya, kayak ya kalau sekarang lagi culture kan kayak Garmin, terus sepatunya harus kayak, kalau aku sih masih ASICS ya, terus habis itu, mmm, kacamata lari, baju lari terus, mmm, kayak headset buat lari, kayak gitu sih persiapan alat-alatnya untuk lari, gitu.
<laughs> Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Oke oke. Nah, terus kalo, eee, grup komunitas nih. Kan biasanya kalo olahraga tuh kan ada grup komunitasnya kan? Kamu sendiri ada enggak grup komunitas lari ini?
Mhm, bener.

Mmm. Nah, terus nih, eee, dari hobi lari ini tuh, eee, selain yang pe persiapan race 10 kilometer ini ya, yang secara general gitu. Hobi ini tuh ada nggak sih, bikin kayak <sucks teeth> apa ya, sedikit konflik dengan pekerjaan misalnya, atau dengan keuangan gitu misalnya, ada nggak?
Mhm. Mhm. Oh nggak sih, eee, karena menurut aku gini loh, lari itu kayak kita tuh flexi gampang buat ngatur waktunya gitu loh, mau kapan aja bisa gitu kan, kayak, eee, misalkan aku kerja, pulang kerja baru nyampe rumah jam 8.00 Nah, aku ada jeda misalkan 30 menit, nah setengah sembilan aku baru bisa lari, itu itu masih bisa banget. Kayak misalkan 30 menitan lah, nggak perlu lama-lama, yang penting aku lari aja gitu. Yang penting aku 1 hari itu harus ada olahraga. Karena aku pernah ya, nggak ola jadi karena aku udah kebiasaan olahraga, terus nggak olahraga sehari, itu kayak gelisah gitu, loh, Kak, karena kayak menurut aku, olahraga ataupun apa pun itu, tapi terutama lari ini, jadi penghilang stres aku juga dan kayak bisa menambah fokus kita gitu loh, dalam hal apa pun itu.
Mhm mhm mhm. Heeh heeh. Mhm. Mmm. Oke oke oke. Heeh heeh. Oh. Oke oke oke. Ini ya, adrenalin ya, jadi tambah fokus gitu?
Iya, menambah adrenalin. Iya, betul.
Oh, iya sih, aku setuju sih, tapi soalnya kan kita mengeluarkan keringat, terus kita kayak apa ya, yang dikeluarkan tuh, ba banyak hormon yang dikeluarkan ya, dari olahraga. Iya, bener bener bener. Jadi bikin happy juga nggak sih, olahraga tuh, bener nggak?
Iya. Endorfin, menambah endorfin kita, mhm. Iya, bener banget. Iya, kayak bisa lebih rileks lah, betul.
Heeh heeh. Jadi lari tuh bener-bener fleksibel banget ya, hobi yang murah dan fleksibel gitu, bener nggak? <laughs>
Betul. Iya, sebenarnya sebenarnya kalau di zaman sekarang, mmm, mahalnya itu adalah di bagian alat-alatnya, kayak sepatu, jam tangan, terus, eee, kacamatanya, terus, ya alat-alatnya lah, Kak. Sebenarnya kalau mau lari yang biasa, kalau mau cuman fokus, eee, apa, ngurangin lemak, ya bisa aja murah, pakai sepatu biasa aja gitu. Sebenarnya bisa aja sih, Kak, iya.
Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Heeh. Mhm mhm mhm. Nah berarti menurut kamu tuh sebenernya, eee, gear gitu ya, itu tuh enggak enggak terlalu berpengaruh atau berpengaruh sih, menurut kamu, dari kualitas hobi itu sendiri?